हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताऊँ मेरी जो छोटी बहन है वो मुझे डाँटती थी। कहती थी कि अ, कितने आते हैं तुम्हारे 720 में इसमें से 400 नंबर ही तो आते हैं। बताओ स आधे औ कहर कहती थी बताओ 70% भी नंबर नहीं लेकर आती है। तो वो मेरे लिए बहुत अ, एक आप कह सकते हैं दिमागी तौर पर मुझे बहुत मानसिक रूप से मैं परेशान हो जाती थी। वो खुद तो ऐसी है ही, कि मानसिक रोग से वो पीड़ित है, और वो मुझे भी कर देती थी। तो मैं मुझे उसके वज़ह से ही ये खतरनाक वाली तकनीके अपनानी पड़ी थी। तो मैं शॉर्ट्स देख लेती थी अपना अ, कभी मैं सोती भी थी तो मुझे उठा देती थी। कहती थी, पढ़ने वाले बच्चे कभी सोते नहीं खुद तो
अच्छा। <chuckles> अरे! दुःख की बात है। <chuckles> <chuckles> अच्छा ऐसा कुछ रहता है। <laughs> अच्छा ऐसा कुछ होता था क्या? पढ़ने वाले बच्चे कभी सोते नहीं है। अरे! ये तो काफ़ी रोचक बात आपने बता दी इसके बारे में, पर ऐसा कोई स
<chuckles> बहुत परेशान करती थी मैं आपको बताऊँ अ, क्या बताऊँ मैं आपको, वो उठा देती थी मुझे रात में कहती थी। जो पह पढ़ने वाले बच्चे है वो कहीं भी पढ़ लेंते है। तो एक बहुत ही जी नहीं उसने अगर किया होता तब तो वो मेरा दर्द समझती, उसने नहीं किया था। तो मैं आपको बताऊँ अभी तो वो अ, ख फिलहाल में अ, पता नहीं किस चीज़ की पढ़ाई कर रही है। डीएलएड कर रही है। उसमें उसके 9 सब सब्जेक्ट हैं, और उसमे वो गूगल पे सर्च करती रहती है कि अगर 9 सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाए तो क्या करें। <chuckles>
<chuckles> खुद भी किया उन्होंने कुछ फिर? खुद भी किया उन्होंने फिर कुछ जीवन में? <chuckles> अच्छा। 9 में अगर फ़ेल हो गए। <laughs> ये तो काफ़ी अच्छी बात है, कि अगर देखो हाँ, अगर ऐसा हो जाता कभी सोचे थे ऐसा कि जैसे आपके भी 9 सब्जेक्ट या कभी 5 सब्जेक्ट रहे हो और आपने भी सोचा कि अगर मैं 5 में फ़ेल हो गई तो क्या होगा? ऐसा सोचा है कभी?
<chuckles> हुँ। हाँ। ये मेरे साथ भी रहता था मैं फ़ेल वाला तो मैं नहीं सोचती थी। क्योंकि मैं अ, अपनी बहन जितनी भी गई गुजरी नहीं थी। मुझे लगता था कि हाँ, पास तो मैं हो जाऊँगी। लेकिन होता ये था कि अच्छा कॉलेज मिले ना मिले, उसका बड़ा एक टेंशन था। और मैं आपको बताऊँ मैं चाहती थी कि मैं अपने घर से निकलूँ। ताकि इ ये लोग मेरे पर दबाव न डाल पाएँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा वो करते थे कि, अ, उनको देखा है उनका बच्चा निकाल लिया घर पढ़कर निकाल लिया, तुम्हें तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्चे किए, तुम नहीं निकाल पाई। वो घर में एक अ, फिज़िक्सवाला से चार हज़ार उन का कोर्स खरीद कर पास हो गया। तो ये सारी चीजें बहुत दबाव डालती हैं, बच्चों के ऊपर। लेकिन मैंने अपनी चीज़ों को बहुत अ, संभाला मैंने अपने दोस्तों से बहुत सारी प्रेरणाएँ ली। मैंने देखा कि वो वो भी काफ़ी टाइम से कर रहे थे। मैं तो उनसे बोलती थी पापा से वो देखिए, वो एलेन से करके आया, आकाश से करके आया, उसका फिर भी नहीं हुआ कोटा से पढ़ के आया, फिर भी नहीं हुआ। लेकिन समझ नहीं पाते थे घर वाले मेरे को लेकिन ये है
ओह! अरे! हाँ, चलना चाहिए। अ। <chuckles> ओहो हो हो! हाँ, ये तो है। <chuckles> ये तो बड़ी दुविधा वैसे रहती है, हर मामलों में कि ऐसे घर वाले ना समझते नहीं हैं। पर आपने कभी ना परीक्षा के दबाव को दूर करने के लिए कुछ चीज़ करी है क्या जिंदगी में? जैसे घूमना-फ़िरना हो गया या कई लोग तो देखिए नशे करने लग जाते हैं, तो ऐसे दूर ही रहना चाहिए। पर कुछ और चीज़ें घूमना-फिरना आपने किया है कभी? <chuckles>
बिल्कुल।